अ, देखिए मतलब पहचानती हूँ कि गलती कहाँ हुई थी मतलब ऐसे जैसे कि अगर बात मैं पढ़ाई की हो रही है अ, तो मैंने देखा कि मेरा जो अ, उसमें देखिए एमसीक्यूज़ ही होते हैं, तो इंग्लिश को ही मतलब एक इस पैराफ्रेजिंग करके ही बनाये जाते हैं उसमें क्वेश्चन तो उस वज़ह से दिमाग का दही हो जाता है उस वज़ह से लोग क कन्फ्यूज हो जाते हैं कि कौन-सा कन वो है? तो मैंने अपनी इंग्लिश को और थोड़ा इम्प्रोवाइज़ किया उसमें और जैसे कि अकाउंटिंग अ, होती है ख़ासकर कि जो मैं वही होता है उसका उम, म प्लेस अ, उसको और ज़्यादा ही मतलब मतलब उसपे फ़ोकस किया था, और कोशिश की कि और और भी मतलब जो प्रसिद्ध है अ, मतलब अकाउंटिंग के लेक्चरर्स अ, लेक्चरर्स जैसे कि आपको मिलते हैं मिल सकते हैं वैसे तो मिले थे अपने यूट्यूब चैनल में अ, तो मैंने उनकी भी क्लासेज़ मतलब उनकी भी कुछ लेक्चर्स देखे। अ, कुछ भी मतलब कोई भी मामूली चीज़ को भी मैंने मतलब अनदेखा नहीं किया क्योंकि ये ना कुछ ऐसा मतलब ये प्रोफ़ेशनल एग्ज़ाम चाहे कुछ भी हो, चाहे नीट हो या फिर जी हो या फिर अपना ये सीपी सीए का हो इसमें ना मामूली से कॉन्सेप्ट को भी ना इतना तगड़ा कर कर बना देते हैं कि वो व्यक्ति सोचता है कि अरे मामूली था कॉन्सेप्ट लेकिन वो इतना टफ कैसे बन चुका है? तो उम उम, जो ऐसा होता है, तो इस यही कोशिश की गलती की कि मतलब उसको और गहरा मतलब कोई भी कॉन्सेप्ट को ब मतलब उम, क्या कहते हैं लाइट नहीं लिया सब कॉन्सेप्ट को रिवाइज़ करने की कोशिश की थी। उम, जी तो और एक था कि टाइम मैनेजमेंट करने की हमेशा कोशिश की और एक था कि मैंने अ, देखा है कि जाना है कि जो भी प्रोफ़ेशनल आप एग्ज़ाम्स पढ़ते हैं ना कभी-भी आप एक रूसो रिसोर्स के भरोसे में ना बैठे, अ, जो भी आपके उम, जो जो दूसरे भी रिसोर्स अवेलेबल रिसोर्सेज़ हैं मतलब जो लोकप्रिय है और हर सु छात्र अपनाता है कहीं न कहीं वो लो मतलब रिसोर्सो को जान प मतलब जानने की कोशिश करो और उसके भी ज़रिए काम करने की। जी।
हुँ, अच्छा। <laughs> हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल। <chuckles> बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। हुँ, हुँ, ठीक है। हुँ, बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल। <laughs> टफ कैसे बन के बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ, बहुत बढ़िया। बिल्कुल। नहीं, नहीं। ना बैठे, बिल्कुल। बहुत बढ़िया। हाँ, समझ सकता हूँ।